ตอนนี้นะคะ ตัวเองก็ถือว่าอยู่ในวัยกลางคนแล้วอะค่ะ แล้วก็มีความรู้สึกว่า เอ่อ อยากที่จะแบบ เอ่อ พัฒนาตัวเองในหลาย ๆ ด้านนะคะ เป็นคนที่ชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ แล้วก็ อ่า อยากที่จะเหมือนแบบว่าต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ก็เลยเหมือนแบบจับนั่น จับนี่ ในหลาย ๆ อย่าง แต่ด้วยความที่แบบจับหลาย ๆ อย่าง พร้อมกันน่ะค่ะ อยากทำหลาย ๆ อย่างพร้อมกัน ก็เลยเหมือนรู้สึกว่า เอ๊ะ อ ไม่รู้จะเอา ทำอะไรก่อนหน้า หลัง ดีอะนะคะ ก็เลยมีความรู้สึก เอ่อ กังวลแล้วก็รู้สึกแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกว่า เอ๊ะ เราควรที่จะไปทางไหนก่อนดี เราควรที่จะ อ่า โฟกัสในเรื่องของ อ่า หน้าที่การงาน เอ่อ ให้ก้าวหน้าเหมือนแบบตำแหน่งให้สูงขึ้น หรือ เอ๊ะ เราควรที่จะแค่แบบดูในเรื่องของเงินเดือนว่าเราแค่ได้เงินเยอะ ๆ ทำ ทำงานหลาย ๆ อย่าง อ่า แล้วก็มีรายได้เยอะ ๆ แค่นี้ก็พอ หรือว่า เอ๊ะ เราจะมาพัฒนาในเรื่องของบุคลิก ท บุคลิกภาพของเรา ให้เราแบบมีความมั่นใจ มีความกล้าหาญมากขึ้น ในการ อ่า อ อยู่ พูดคุยกับ อ่า ผู้คน อะไรแบบเนี้ยค่ะ คือ คือตอนเนี้ยกำลังสับสนอยู่ว่า เป้าหมายเราค่อนข้างที่จะเยอะ เลยไม่รู้ว่าเราควรที่จะเริ่มตรงไหนก่อนดีอะค่ะ?
ครับ อืม ครับ อืม อ๋อ ครับ แล้ว อั่น เป้าหมายที่สำคัญที่สุดในชีวิตตอนเนี้ย หรือว่าที่กำลังสอดคล้องกับค่านิยมอยู่อะครับ อ่า ตอนเนี้ยครับคือตั้งเป้าหมายอะไรไว้เป็นอันดับแรกเหรอครับ?
อืม ตอนเนี้ยค่ะ ก็มีความรู้สึกว่า คิดว่านะคะสิ่งสำคัญของเราตอนเนี้ย เพราะ เพราะเนื่องด้วยว่า ลูกเราก็โต แล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ ก็เลยเหมือนไม่ได้ไป ไปใช้เวลาตรงนั้นเยอะ ก็มีเวลาใช้กับลูกอยู่ แต่ว่าตอนเนี้ยมา มา มาเป้าหมายจริง ๆ หลัก ๆ ก็จะอยู่ที่ตัวเราเลย แล้วก็ อืม น่าจะคิดว่า เงินน่ะค่ะ ปัจจัย ปัจจัยสำคัญตอนนี้เหมือนน่าจะพุ่งเป้าไปที่แบบการทำรายได้มากกว่า
อืม ครับ ก็คือการหารายได้ ไม่ว่าจะเป็น ช ช่องทางหลัก หรือว่าช่องทางเสริมเนาะครับ แล้วเมื่อกี้ อ่า มีการบอกว่า ก็กำลัง อ่า เลี้ยงลูกอยู่เนาะ คือลูกกำลังจะโตแล้ว เงี้ยครับ แปลว่า น่าจะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับมา อ่า ดูแลลูก แล้วก็มาหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งแปลว่า ตอนเนี้ยคือกำลังทำงานเสริมอยู่ ใช่ไหมครับ?
ค่ายค่ะ ใช่ค่ะ ก็ ก็มีเหมือนงานประจำด้วย อ่า ซึ่งงานประจำเนี่ยก็ อ่า ไม่ได้เป็นแบบทำตาม เต็มเวลานะคะ ตาม ทำเป็นแบบพาร์ตไทม์ แล้วก็มีงานเสริมด้วยแบบเนี้ยค่ะ แต่ทีเนี้ยก็ ก็คิดกับตัวเองว่า เอ๊ะ เหมือนแบบด้วยเราอายุเท่านี้แล้ว เราควรที่จะแบบ ทำงานประจำเนี่ยให้มันเต็มเวลาไปเลยดีไหม? เพื่อที่ว่าเราจะได้แบบ ถ้าเราทำเต็มเวลาปุ๊บ เราก็ อ่า มีเหมือนแบบ มีสิทธิ์ที่จะได้เลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่งสูงกว่าที่ทำแบบเป็นพาร์ตไทม์ แบบเนี้ยนะคะ แต่ในทางกลับกันเราก็มีความรู้สึกว่า เอ่อ งานที่เราทำแบบเป็นเหมือน เอ่อ freelance งานอื่น ๆ พรอเจกต์อื่น ๆ เนี่ยค่ะ มันก็ให้ผลตอบแทนสูง เราเลยกำลังงงว่า เอ๊ะ เราควรจะจับตรงไหนก่อนดี เพราะว่าเราอะต้องการ เป้าหมายเราตอนนี้คือเราอยาก เอ่อ มีรายได้ที่เยอะมากขึ้นน่ะค่ะ
อืม อืม ครับ เอ่อ ตอนนี้ก็กำลัง ชั่งใจอยู่นะว่ากำลัง เอ่อ จะกลับไปทำงานประจำแบบเต็มรูปแบบดีไหม หรือว่าเราจะยังโฟกัสกับงาน freelance ที่สามารถให้รายได้ที่ค่อนข้างที่จะสูงกับตนเองได้อยู่นะครับ เอ่อ ทีนี้นะครับ คือเราลองมองเป้าหมายในระยะยาวก็ได้อะครับว่า เอ่อ แบบไหนที่อาจจะเหมาะกับเราก็ได้อะครับ สมมุติว่าการทำงานประจำเนี่ยครับคือรายได้ของ อ่า ประจำตอนเนี้ยอาจจะสู้รายได้ที่เป็นแบบงาน freelance อ่า ยังไม่ได้นะครับ แต่ว่าถ้าเรานึกถึงในอนาคตนะครับว่า มันจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ไรงี้ครับ อาจจะสามารถทำให้เราอยู่ในบริษัท หรือว่าหน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ ก็แล้วแต่นะครับได้ในระยะยาว แล้วก็มีสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มากมายเนาะ เช่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล อ่า การท่องเที่ยว หรือการพักร้อน แล้วในการพักร้อนนี่เราก็สามารถที่จะได้เงินไปด้วยเหมือนกัน อย่างนี้ครับ หรือว่า อ่า สิทธิ์ในการเลี้ยงดูบุตร หรือว่า อ่า การศึกษาของบุตร อย่างเงี้ย ก็มีผลต่อ เอ่อ ปัจจัยของครอบครัวเราเช่นกันเนาะ ถัดมาก็คือ ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการหารายได้เสริมอย่างช่องทางเป็น freelance ตรงนี้ครับ คือ จริง ๆ แล้วการทำงานในปัจจุบันนี่มันสามารถที่จะหารายได้ได้หลากหลายช่องทางเลยแหละ ไม่ว่าจะเป็น freelance ออนไลน์ หรือว่าอาจจะเป็น freelance แบบช่องทางอื่น อาจจะเป็นการรับจ้าง อ่า ทำงานบ้านให้กับ อ่า ชุมชน อย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็สามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ ให้กับเราเช่นกันนะครับ แต่ว่าถ้าเผื่อเราลองนึกถึงระยะยาวครับว่า อ่า การที่เรามีเงินมากเพียงพอ อย่างเงี้ย มันอาจจะสามารถทำให้เราเกษียณตัวเร็วได้ในอนาคตก็ได้นะครับ แต่ว่าการวางแผนที่ดีในอนาคตนะครับ คือมันต้องมีความหนักแน่น แล้วก็มีความชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับ สมมุติว่าถ้าเผื่อเรามีเงินก้อน 1,000,000 นะครับ อยู่ที่ประมาณ ฿1,000,000 นะครับ แต่ว่าถ้าเรามีการจัดสรรไอ้ตัวงบประมาณตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไร อาจจะส่งผลเสียต่อในชีวิตของเราได้ในอนาคตเลยทีเดียวเลยนะครับ แต่ว่าถ้าเรายังไม่มั่นใจว่า ถึงแม้เราจะมีเงินก้อนในอนาคตก็ตาม แต่ว่าถ้าเราบริหารจัดการเงินส่วนนี้ไม่ค่อยดีนะครับ อาจจะเลือก เอ่อ เป็นในส่วนของการทำงานประจำไว้ก่อนก็ได้อะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่ การชั่งใจเพื่อให้เราตัดสินใจได้ดีมากยิ่งขึ้น ก็คือเราอาจจะลองหาเหตุผลที่แท้จริงว่าจริง ๆ แล้วเราต้องการอะไรมากที่สุดใน อ่า ระยะยาวน่ะครับ ประมาณนี้เลยครับ
ใช่ค่ะ อือฮึ อือฮึ อือฮึ ค่ะ <smacks lips> อืม อืม ค่ะ ก็ดีเลยค่ะ ตอนเนี้ยก็เหมือนแบบกำลัง กำลังคิดอยู่ว่า เอ๊ะ เป้าหมายจริง ๆ แล้วเนี่ย เราควรที่จะแบบมองไปที่ระยะสั้นหรือระยะยาว แต่ถ้าเอาจริง ๆ แล้วตัวเองอะเป็นคนที่ค่อนข้าง อ่า อ่า โอนเอียงไปในทางของความมั่นคงของชีวิตนะเสียส่วนใหญ่อะนะคะ เพราะว่าเหมือนแบบเป็น เป็นคนที่วางแผนชีวิตมาโดยตลอดว่า ต้องอายุเท่านี้ อ่า อยาก ท ที่จะแต่งงานนะอายุเท่านี้ แบบทำงานแล้ว เอ่อ จะต้องทำงานได้แล้ว อะไรแบบเนี้ยนะคะ ก็ ก็คือค่อนข้างที่จะเป็นคนให้ความสำคัญกับความมั่นคงค่อนข้างที่จะมากอะค่ะ เพราะฉะนั้นน่ะก็พอฟังคุณแล้วอะก็รู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ เอ่อ โอนเอียงมาในทางแบบระยะยาว มองถึงแบบเป้าหมายในระยะยาวมากกว่า เพราะว่าอย่างน้อย ๆ ก็คือ โอเค เรา อ่า เราสามารถที่จะทำงาน อ่า freelance ได้แบบควบคู่กันไป เพื่อที่จะหารายได้แบบ เพื่อที่จะทำให้รายได้เราเพิ่มเติม แต่ว่างานประจำมันก็ทำให้เรามีความมั่นคงค่อนข้างมาก ถึงแม้ว่าอาจจะเงิน อ เงินรายได้ที่ได้มาอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับงาน อ่า freelance แต่ว่าเขาก็จะมีข้อดีในเรื่องของความมั่นคง มีสวัสดิการ มีประกันชีวิต อ่า หมายถึงแบบ เอ่อ ไป ไปรักษาพยาบาลได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็ ก็มีข้อดีของเขา แล้วมันก็ทำให้เราสบายใจว่าแบบ เออ อย่างน้อย ๆ เนี่ย เออ งานเนี้ยมัน เรามีเป็นประจำ ถ้าเราไม่ ไม่ลาออกเสีย อะไรอย่างเงี้ย เขา เขาก็จ้างเราอยู่แน่นอน แบบเนี้ยค่ะ อืม พอได้ฟัง ได้คุยกับคุณแล้วก็เหมือนแบบทำให้เรารู้สึกว่า เราสามารถที่ เอ่อ จะจัดลำดับได้ว่า เอ่อ ตอนเนี้ยเราควรที่จะวางเป้าหมายเราอะ อะไรมาก่อน แล้วก็อะไรมาเป็นอันดับ 2 3 ได้อะค่ะ
อืม อืม ครับ อืม ครับ แล้วก็อย่างงี้นะครับ คือเราลองเปรียบเทียบ เอ่อ แต่ละเป้าหมายออกเป็น 2 section ก็ได้ครับ อย่างเช่น อ่า ถ้าเรามองว่างาน freelance เนี่ย มัน มันก็มีข้อดีเหมือนกัน เราลองตั้ง ตั้งกลุ่มหัวข้อไว้ใหญ่ ๆ ก็ได้ครับ โอเค สมมุติว่าตั้งใจจะทำงาน freelance นะ แล้วข้อดีของการทำงาน freelance จริง ๆ แล้วมันคืออะไรกันแน่ แล้วข้อเสียในระยะยาวของการทำงาน freelance เป็นแบบไหน กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการทำงานประจำเนี่ยครับ โอเค ถ้าทำงานประจำเนี่ย มันมีข้อดียังไง เช่น เรื่องของสวัสดิการ การอยู่ในบริษัท หรือว่าหน่วยงานต่าง ๆ ในระยะยาว แล้วข้อเสียของมันคืออะไร ยกตัวอย่างเช่น อ่า เรื่องของรายได้ประจำอาจจะไม่มากเพียงพอ แต่อย่างน้อยเราอาจจะมีชุมชน หรือว่า คอมมิวนิตี ในที่ทำงานด้วยก็ ด ด้วย ด้วยก็ได้ครับ แต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของข้อเสียเนาะ คือการทำงานประจำ ด้วยความที่เราทำงานกับคนหมู่มาก เงี้ยครับ แล้วมันจะมีความรู้สึกของแต่ละคน มันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไป เราก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ให้ได้ด้วยเช่นกันนะครับ เช่น เราอาจจะทำงานกับหัวหน้างาน แล้วเพื่อนร่วมงานอาจจะบอกว่า เราประจบประแจงกับหัวหน้างานมากเกินไป ตรงนี้ครับ ซึ่งแต่ละอย่างคือ มันก็มีข้อดีและข้อเสียปะปนกันไปนะครับ ถ้าเราชอบแบบไหน หรือว่าตัดสินใจได้ เราลองเลือกแบบนั้นดูก่อนก็ได้นะครับ
อือฮึ ค่ะ อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีมาก ๆ เลยค่ะ ที่แบบว่า เอ่อ เราลองมาแยกดูว่า ข้อดีของข้อเสียของ งานประจำ แล้วก็งาน Free Freelance เนี่ย อันไหนมีข้อดีข้อเสียแบบไหนบ้าง? แล้วก็ลองมาเหมือนแบบปรับประยุกต์กับตัวเราดูเนาะว่าแบบ เอ๊! เราจะชอบตรงไหนมากกว่า? ก็ ก็ดีมาก ๆ เลยค่ะ จะลองนำมาปรับใช้ดู แล้วก็ตอนเนี้ยค่ะ พอจะเห็นแบบภาพออก เลยว่า ตัวเองเนี่ย เอ่อ เป้าหมายตัวเองอะ แล้วก็ความชอบส่วนตัวอะนะคะ มันสอดคล้องกับน่าจะเป็นของ ในเรื่องของงานประจำอะมาก แล้วก็ แต่ถึงยังไงก็ตาม เราก็ยังพอที่จะมีเวลา ที่จะมาทำงาน Freelance ด้วย แล้วก็เพื่อ ท ที่จะตอบโจทย์ในการ อ่า เหมือนหารายได้เพิ่มของเราอะนะคะ ตอนนี้ก็ยังถือว่า เออ พอ พอมีเวลา ที่จะสามารถปรับ แล้วก็ใช้ อ่า เวลาในการทำงานทั้งสองอย่างเนี่ย คุ ควบคู่กันไปได้ แต่อย่างน้อย ๆ ก็ ก็พอรู้แล้วว่า ตัวเองตอนเนี้ย อันดับแรกเลยเป้าหมาย คือ ก็จะทำงานประจำอะให้ดีที่สุด แล้วก็พอมีเวลาเนี่ย ก็จะมาปรับใช้ เอ่อ โดยการหางานพิเศษเพิ่มเติม อ่า โดยการทำงาน Freelance แล้วก็ทำ ช่วยให้เราอะมีรายได้เพิ่ม ไม่ใช่มีรายได้แค่จากทางเดียว แล้วนอกจากเนี้ยค่ะ เมื่อไรก็ตามที่เรามีเวลาเหลือ หรือว่ามีพลังงานเหลือนะคะ เอาเป็นว่า ช่วงที่มีเวลา และพลังงานเหลือก็แล้วกัน ก็จะไปเหมือนแบบว่าหาคอร์สพิเศษในการ อ่า พัฒนาบุคลิกภาพ แล้วก็ดูแลในเรื่องของแบบศักยะระ ศักยภาพเพิ่มเติมอะค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอก เป็นคนที่ชอบที่จะ อ่า เหมือนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ อะค่ะเมื่อ เมื่อ เมื่อใดที่เราสามารถ เหมือนแบบตอนเนี้ยอะค่ะ ก็ ก็นึกภาพออกแล้ว 1 2 3 ก็คือ 1 อ่า จะพัฒนา จะโฟกัสในเรื่องของงานประจำทำให้เต็มที่ แล้วก็พอมีเวลา ก็จะมาดูในเรื่องของ Freelance ด้วย แล้วอันดับ สาม ถ้าเหมือนแบบพลังเหลือ เวลาเหลือ ก็จะมาใช้เวลาตรงนั้นในการพัฒนา อ่า อ่า ในด้านอื่น ๆ ในด้าน อ่า บุคลิกภาพของตัวเอง เพื่อที่ให้เรานั้นเหมือนแบบมี มีศักยภาพที่แบบเหนือกว่าผู้อื่นด้วยในตลาดนะคะ ให้เราเหมือนแบบ เออ รู้สึกมีความมั่นใจว่า เออ งานที่ประจำที่เราทำ ก็จะจ้างเราไปตลอด เพราะเรามีการที่จะแบบพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อย ๆ อะไรแบบเนี้ยนะคะ วันเนี้ยก็ขอบคุณมาก ๆ เลยค่ะ สำหรับคำแนะนำ ทำให้เรารู้สึกว่า เออ เราสามารถที่จะ เอ่อ วางเป้าหมายได้ แล้วก็จัดลำดับได้ถูกต้องอะค่ะ ก็รู้สึกดีมาก ๆ เลย ต้องขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำในวันเนี้ยค่ะ
ครับ อืม ครับ อืม อา อือ อือ อือ อือ ครับ ก็ยินดีด้วยนะครับที่ อ่า คุณมีเป้าหมายที่เริ่มชัดเจนแล้ว ยังไงก็ลองเอาคำแนะนำ อ่า ที่ผมแนะนำให้วันนี้นะครับ ไปลองปรับใช้ดู อ่า ผมเชื่อว่า คุณต้องมีศักยภาพที่ดีในอนาคตได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ